<smacks lips> Hello po.
Ayun! magan magandang hapon sa 'yo, kumusta ang araw mo?
'Yan po. Ah, okey naman po, medyo, okey din po kasi, 'yung tirik po talaga ng araw, eh, ang hirap po talaga damahin, eh. Sobrang sakit po sa balat. Sa inyo po ba? <smacks lips> Okey, tul
Oo nga, eh. <chuckles> Tama. Oo din eh, alam mo 'yung parang, bagong paligo ka palang pero mamaya pawis ka na naman, 'di ba? 'Di m
Kaya nga po, eh, yun nga po, eh, kakalabas n'yo lang po sa banyo, bagong ligo, tapos pawis ka kaagad, eh.
Oo ng oo nga, eh, 'di mo alam 'to kung Pilipinas 'to o oven, 'di ba? <chuckles> Oo nga pala.
Kaya nga po, eh. Ayun po, ah, tawag dito, okey naman po yung tawag dito, mga nakain niyo na po? Ah, nakapag-kain na po po ba kayo?
Mm. Ay, yes po. Oo, kanina pa, ah, katatapos ko lang mag-merienda, kumbaga pangalawang call ko na 'to ngayon, oo, oo. Pero nga pala, ah, maitanong ko lang, an ano ang pinakamasakit na sinabi ng iba tungkol sa 'yo? Kaibigan man o sa jowa, alin man sa dalawa, ano ang pinakamasakit?
Opo. Nice. Opo, maganda po. Yes po. Ay, ganun po. Ay siguro, ang pinakamasakit yung 'di ko malilimutan 'yong ano, ah, tawag dito, no'ng colle ay high school po ako gan'yan po. Ah, kasi, ang hilig ang hilig ko po kasi ano tawag dito mag-drawing po, ayan po. Tapos ang nasabi po sa akin is, ayun, parang ang pangit ng drawing parang inan inano po ako, sinabihan po ako sa opo, dinibdib ko po talaga kasi, hilig ko hilig ko po talaga 'yon parang opo. Eh, ako talaga ginagalingan ko naman po, ah, ganiyan. Eh, yung nagsabi naman po sa'kin nun, sobrang galing din po, kaya ayun, nasaktan din po ako kasi, porket magaling ka na gan'yan ka ng trumato, 'di ba? Ayun
Ano ba yun? Ano ba yung sabi sa 'yo? Oo. Oh, tapos? <chuckles> Dinibdib mo? Na mag-drawing? Tama, pero sino ba nagsabi sa 'yo? Teacher ba o kai kaklase mo? Ganun.
Kaklase po, eh. 'Yun nga po 'yung masakit kasi parang, parehas lang po kami ng lebel, tapos nangyari po yun na opo, parang wala
Ah, okey okey. <laughs> Kal 'kala mo 'yung nagsabi sa 'yo expert na mag-drawing 'no? Mas magaling pa sa 'yo? Mm.
Opo, eh. Parang marami na po siyang experience kaya 'yun 'yung masakit kasi parehas lang po kami nang, ah, tawag dito ng grade ay ng ganun po, nang lebel. Opo.
Ah, okey okey.

Opo. Kumbaga, sa ngayon po nag-kimkim nalang din po kayo.
Mm. Oo eh, 'tsaka move on, 'tsaka pinatawad ko na din naman siya sa loob-loob ko. Hmm, yes. Pero may pagkakataon ba na bumago sa, paningin mo sa sarili mo nung sinabihan ka na pangit yung drawing mo? Parang nanliit ka ba, in-underestimate mo yung sarili mo, ganun ba?
Ayan tama po yun, tama po yun. Ayun po. Ay Ay sa ganun pong bagay, wala naman pong epekto sa akin. Kasi sa totoo lang po, yung po, bata pa naman po eh. Kasi sa totoo po ah, hindi ko naman po talaga balak sumali sa mga contest ganyan. Yung tipong hindi, hindi ko po balak sumali sumali sa mga contest na, ganong level po, opo kasi ang nangyari po talaga is, hobby ko lang po talaga yun, ah, gusto ko lang mag-enjoy ganyan. So para sa 'kin opo, so para sa akin na ganonin niya ako, parang okey lang po yun kasi, ah, hobby ko lang din naman 'yon eh, nag-eenjoy lang ako. Kaya opo.
Oo. Bata pa naman kayo 'di ba? Bata pa naman eh. Hmm. Hmm. Ah, okey ok ah, contest pala siya? Contest? Ay ayan contest. Pang-drawing? Mm, mm. Ah, okey okey. Ah, pare hmm. Parang gusto mo lang i i i-express yung sarili mo? Parang ganun? Oo.
Tama po. Bale yung ano lang po, yung sinabi niya lang po sa akin nung nakasakit sa akin, pero wala po siyang epekto dun sa, ayun pagbago ko po ng hobby ganyan po, kasi nag-eenjoy lang din po ako. Kayo po ba?
Oo oo. Hmm. Ah, sa 'kin naman ah, nagba di 'di nagbago 'yong sa kasi alam kilala ko sarili ko eh. Kilala ko yung sarili ko, alam ko na nagkataon lang na wala akong pera, kaya siguro ganun nagkataon, ganon. Tapos, ayun, nagkataon lang talaga pero hindi naman ako nag-palibre, sinabi ko hindi ko siya pinilit, unang-una, hindi ako humingi sakanya, siya 'yong nag-offer, pero sa huli sinumbatan pa rin ako, yun ang masakit. Ayun.
Opo. Yes. Ah. Yes po, kaya nga. Ayun. Yun po masakit dun. Kaya nga po. Kasi opo.
Hmm. Yeah, mahirap na talaga sinanay ko lang sinanay ko lang talaga siya eh, ang mahirap eh, ganun. <clicks tongue> Kasi generous kasi ako eh, sa mga kaibigan ko eh, ko ba tinuturing ko silang hindi ibang tao.
Kaya nga po eh. Ayan. Ayun po, napaka-swerte po pala nila.
Oo nga eh, hmm.
Ayun po. Kumbaga hindi ay sige po.
Pero hmm. Ah, s ang gusto ko lang sana itanong sayo na isingit ko lang, kung ano ba yung dino-drawing mo, nung mga panahon na yun, na sinabihan ka na pangit yung drawing mo?
Ay ano po kasi yun eh, parang pina-drawing po kasi kami ng mga, bahay kubo, ganyan. Yung mga normal na ano po, normal na bahay kubo, may may bundok sa likod, may malaking puno dun sa gilid
Mm. Ah, okey okey. Ah, okey okey. Ayun so tama ta's may ano, may araw 'di ba, sa taas? <chuckles> May araw. Oo. Tapos siyempre may ras may rice field 'di ba? Parang rice field? 'Yan, oo.
may araw oo tama may araw, may ibon, yung ibon na parang Oo tama yan yung ganyan po. Eh, nagkataon na sobrang galing talaga netong ano, nung kaklase ko parang, pwede yun nga pwede siya sumali sa mga ano, sa mga contest.
Hala

Ayun po, na ayun, para pat patunayan po sa kanila na hindi lang hanggang ganun lang po ano.
Oo tama, tama. 'Tsaka na-realize na-realize ko din kasi na 'pag sumama ka pala sa mga ganung tao, magiging ganun ka din, pero 'pag sumama ka sa mga matitino, magiging matino ka din, 'di ba? Mm.
Ayun po. Yes po. Opo, depende po talaga sa makakasama mo sa araw-araw, eh, 'no?
Oo nga eh, kumbaga 'di ba sabi nila 'di ba na, Same feathers flock togethers, 'di ba? Oo, oo.
'Yan tama po 'yun. <smacks lips> Ayun po, ah, tig tawag dito, ah, maraming salamat po dun sa mga ano, ah, magagandang tanong po. Ayun po.
Oo. Oo, salamat din sa'yo, ah, sana makausap kita ulit 'tsaka ano, salamat din sa mga binahagi mo sa 'kin.
Kaya nga po. Kaya nga po, eh. Nag ano po, nag flashback po 'yung high school ko po, eh.
<coughs> Ako din, eh, 'yung mga masakit na salita. Pero paalam sa'yo at ingat palagi.
Opo, kaya nga po. Thank you!

Baka naiinggit lang sa'yo, insecure, 'di ba, gano'n? Ay, hindi naman. Oo, pero
Ay, hindi ko p hindi ko po masasabi 'yon, opo. Sadyang ganiyan gano'n lang po talaga 'yong ugali niya.
Ah, okey, okey. Pero paano ka nakahandle o pa'no mo 'yon tinake 'yon para sa'yo na marinig mo 'yong sinabi niya, "Ang pangit 'yong drawing mo," pa'no mo 'yon hinandle?
Opo. Opo. Ay sigur ay, 'pag gano'n naman po hindi naman po ako mapanakit, kumbaga, nagtampo lang po ako. Ayan.
Oo. Pero 'di mo sinabi sa kanya na ano, na, "Sige nga drawing ka nga kung maganda ka mag-drawing?" 'Di mo ba sinabi sa kaniya? <chuckles>
Ay, hindi ko sinabi 'yon kasi alam ko naman po na magaling siya mag-drawing talaga. Opo magaling po. Opo.
Ah, magaling. Kumbaga may i may ibubuga pala talaga, may ibubuga.
Yes po, 'yon nga lang po sobrang ano po, walang kahumble-humble sa katawan niya, eh.
Ah, oo, oo.
Ayun po. Kaya 'yon, hinandle ko naman nang maayos kasi hindi naman ako pa ma-violent na tao, hindi ko naman siya inaway na gano'n or sinabihan kumbaga, ayun, tinanggap ko lang din 'yong mga sinabi niya. 'Yon nga lang personal, ah, kinimkim ko na lang. Ayun po
Oo. Oo. Oo nga, siguro para sa'kin siguro ano? Sa kaibigan din pa tungkol sa'yo, ah, sinabihan kasi ako na, "palibre." Kasi, "palibre," kumbaga ano lang, bago lang 'to, ah, parang sariwa pa 'to sa'kin, eh, na parang last week, al 'di ba, parang nagge-get together kami ng mga kaibigan ko, parang no'ng mga panahon na nililib libre ko siya, wala siyang narinig tungkol sakin na "palibre" siya. No'ng parang no'ng pan no'ng kaha no'ng last week na nilibre niya ako, parang si parang s narinig ko sa ibang kaibigan na nagpalibre daw ako. Masakit. <scoffs> Parang gano'n, eh, parang binaliktad niya ako, eh, parang gano'n.
Yes po, ano po sa inyo po? Ah, opo. Yes po. Opo. Ah, okey po. 'Yan po. Ay, gano'n po ba? Opo. Ay, ayun lang.
Ayun, oo, parang siguro nasanay siguro siya na palagi ko siya nililibre, nasanay siguro, spoiled, gano'n.
Kaya nga po. Ay, oo. Oo, 'yon po 'yong mahirap 'pag nasanay po, eh, 'no?
Oo nga, eh, parang inispoiled ko rin, eh. Pero hinayaan ko n pero hinayaan ko nalang siya kasi kumbaga ma 'di ba ang sabi nga nila nila 'di ba, na masasaktan pero hindi gaganti, 'di ba?
Ayun po. Yes po. Ayun, tama 'yon po. Opo, pero nagkataon po ba na ano, ah, tawag dito, sinabihan niyo po siya?
Oo. O Ay, hindi ko siya sinabihan, eh, hindi ko siya kinonfront. Oo, hindi ko siya kinonfront, kumbaga hindi pa kami nagkikita pero kung magkita man kami wala akong sasabihin sa kanya. Kumbaga, karma nalang siguro o kaya, o 'di ba, d 'yong truth naman, eh, malalaman niya 'yon sa sa pagtagal, 'yong katotohanan, 'di ba?
Ah, hindi po. Ay, gano'n po ba? Ay, oo, tama. Tama po 'yon.